<smacks lips> Sì, perché poi era al piano superiore, quindi ero sicuro che non veniva nessuno, ecco, al massimo giusto il gatto veniva a passeggiare, ma il gatto non mi dava fastidio.
E quella è sempre una buona compagnia in realtà.
Quella è una buonissima compagnia, infatti. Ehm, ecco, magari l'unico che se l'è veramente bene, quella casa, è proprio il gatto, perché dormiva dove voleva, si rintanava nelle nel nel sui letti, nell'armadio, quindi, ehm, il gatto, ecco, non non pativa quelle quelle accoppiate di colori, un po' discutibili.
<chuckles> Certo, anzi forse lo stuzzicavano quelle e se c'era qualcosa di strano in casa, 1 muro, un qualcosa a cui arrampicarsi, era meglio.
Sì, no, il gatto poi spesso uhm, in realtà era carina la cosa, perché saliva sul tetto quando sentiva che io aprivo la porta, quindi camminava sui tetti, e saltava praticamente sul tetto e poi tornava giù, in casa, perché ovviamente era abituato a uscire, ehm, però ecco, lui forse è l'unico che veramente se l'è goduta quella casa, perché non anche in giardin cioè su quel balconcino, ehm, con le piante, lui cacciava gli insetti, quindi ecco, lui sicuramente se l'è goduta.
E ed era un gatto de della vostra famiglia o magari del palazzo, proprio ah, un po' condivis Okay.
No, no, era il nostro era il nostro gatto, uhm, che però era abituato ad uscire, no? <smacks lips> E quindi ovviamente anche lui, mhmm, come tutti noi, ha seguito la tradizione, e usciva soltanto dalla parte della cucina, quindi dall'altra entrata. Ovviamente.
<chuckles> Ovviamente, era proprio di famiglia. E e non avevate paura? Molte persone non lasciano uscire i gatti, perché hanno paura, o che si perdono, o le auto, o queste cose qui, cioè, come si fa a dare, quella fiducia iniziale al gatto, e dire: "Vai, esci"? Eh ah, ehm
Sì, sì. E non si fa, no non si dà. Infatti no non non gliel'ho mai data, ho sempre avuto paura, però era abituata a uscire, quindi non è che potevo forzarlo a stare in casa. Ecco, l'unica cosa positiva: la zona in cui lui usciva era praticamente il piazzale, diciamo, esterno, quindi <smacks lips> sì passavano le macchine, però diciamo che era una zona molto meno trafficata rispetto alla strada principale, quindi diciamo che in tanti anni non è mai accaduto niente di gra oddio, è tornato qualche volta con la zampetta ferita, perché magari litigava con altri gatti, ehm, però, diciamo, sì, ecco, quello fa parte del punto dell'ambiente domestico, praticamente, quel piazzale. Anche perché poi mia madre, sempre co' le sue, mhmm, diciamo passioni un po' discutibili, aveva messo fuori casa, quindi proprio nella mhmm, accanto al portoncino dell'entrata che dava sulla cucina, 1 pianta rampicante, tipo una specie una specie di siepe, no, che poi era pure cresciuta, no, quindi s'era arrampicata per tutta tutto il muro. Il gatto tante volte si metteva a dormire là sotto, no, che poi io m'arrabbiavo pure, perché dico: "Hai tutto il tuo letto, perché devi dormire qua che è sporco?", no? Quindi <exhales> vabbè.
Certo. Per fortuna. Okay.

Ma allora, era arredata anche carina, devo dire la verità, perché poi tante cose le sceglievo io per fortuna. Ehm, però poi mia madre dava un po' quei tocchi strani che, ehm, non cioè si impegnava veramente per farlo sembrare uno zoo, letteralmente, tante volte, no, per esempio, no, la sala, no, dove
Uno zoo. Qua qui tanto animali e
Sì, vabbè, ma insomma, c'era, per esempio, la sala con le pareti pitturate color caffè, no, ehm, che era anche alè è un colore neutro, quindi l'avevo scelto io infatti, non a caso. Ehm, era un bel colore.
Mh-mh. Quindi ti ascoltavano comunque.
Ah ogni tanto mi ascoltavano, ogni tanto no, ma che poi in realtà sì, parliamo al plurale, ma in realtà era mia madre che non era capace a decorare alla fine, perché, insomma, mio padre alla fine diceva solo di sì.
Per sfinimento magari. Vabbè è un classico, poi i mariti si aggregano a quello che viene deciso.
Sì, vabbè, eh, insomma, vabbè, appunto queste pa pareti erano di quel color caffè chiaro, tipo cappuccino, e lei pensò bene, sulla parete tra le 2 finestre, di mettere 4 quadri tutti colorati. Cioè, 2 col colori che praticamente facevano a cazzotti, non c'entravano niente. <tsk> E sì, no, infatti, oppure comunque me cioè, metteva tutti questi quadri che poi stonavano, perché erano troppi. E io non so quante volte l'ho intima
Che colori? Okay, quindi, eh, l'ambiente diventava un po' troppo sovraccarico.
Sì, e esattamente esattamente, era troppo carico. Ehm, io tante volte l'ho l'ho ripresa, le ho detto: "Guarda secondo me non va bene". Però lei non mi ha mai dato retta, ehm, e quindi
Però, diciamo, che questa è una tendenza che hanno le generazioni passate, ehm, anche sai quelle classiche vetrinette tutte bomboniere, ehm, quelle d tutti i suppellettili anche inutili da tutte le parti. Mentre invece sì, oggi come generazione forse si sta arrivando all'eccesso opposto, ovvero di avere quelle case, tipo bianco ospedale senza niente, tutto tutto nascosto, tutto liscio, tutto vuoto e quello è un eccesso opposto. Però, ehm, di mhmm, in quello che dici rivedo un po' una tendenza, appunto, della generazione dei nostri genitori.
Vabbè quello stile mà mia. Quello Mh. Che è meglio?